عاوزك تكلمني كده لمّا يكون عندك مهمة كبيرة أو task كبير بتفكّر فيه إزاي أو بتحاول ت تصغ ت تجزّؤه إزاي لأجزاء أصغر من يعني عشان تعرف تشتغل عليه.
هاقول لك، الموضوع بيبقى صعب شوية آآ بس طبعًا لو ما عرفتش تقسّمه هتلاقي دايمًا أخَدت فيه وقت كبير جدًا، يعني أنت ممكن تكون في غِنى عن ده. يعني خلّينا نقول مثلًا لو أنا معايا في اليوم مثلًا مجموعة مهام كبيرة آآ أو مثلًا أنا الص الفترة دي في الشغل بيبقى عندي مثلًا آآ م target كده معيّن في الشغل بقى لازم أعد لازم أ لازم أعمله من عدد ساعات معيّنة، من عدد تاسكات معيّنة لازم أكون منفِّذها، عدد تاسكات كبير جدًا وفي نفس الوقت الوقت قليّل، فباحاول على قد ما أقدر أ أنفِّذ م الم المجموعات دي كلّها
أيوه، أيوه.
آآ يعني أحاول أنفِّذ التاسكات دي كلّها مع بعض. أو يعني هو أنا كده يُعتبر ضغطتهم، بس مثلًا، مثلًا أنا عندي مثلًا طبيعة الشغل إن أنا باخد م باحتاج آخد عدد صور معيّن، فبدل ما آخد صورة، صورة آآ، على م على على ش على نظام مَكَن عندي في الشغل، فباخد مثلًا 3 صُوَر، 3 صُوَر، 3 صُوَر، 3 صُوَر، وَهكذا.
امم. بَدَل ما تاخدهم واحدة، واحدة يعني بحيث ما يبقاش
بَدَل ما باخدهم واحدة، واحدة، الموضوع بيحتاج تركيز شوية طبعًا علشان ما أتلخبطش في حاجة، بس ما دام التركيز موجود مش هاغلط في حاجة، يعني دي حاجة أنا أنا واخ أنا واخد بالي منها، ما دام التركيز موجود مش هاغلط في حاجة ودي حاجة كويسة، إنّما طبعًا لو التركيز مش موجود هتلاقيني دايمًا وقعت. فمعنى كده إن أنا دايمًا علشان أعرف أركّز في إن أنا أ أقسّم المهام الكبيرة لحاجات صغيّرة، دي هتحتاج تتعمل بتركيز علشان برضه تتقِنها وتكون عاملها بصورة كويسة.
أيوه، منطقي. أيوه، فاهمك، يعني أنت دلوقتي ب أنت بت بت بتركّز في المهمة الأساسية، بتشوف هي محتاجة إيه بالضبط، وتحاول تقسّمها على بحيث إن أنت ت ت تنجزها في وقت أقل، بس في نفس الوقت، بنفس المجهود، بنفس تركيزك، صح كده؟
بالضبط، ده اللي أنا باحاول أعمله ب لمّا وأنا شغال في أي حاجة، وف في يعني دي م ي ي حاجة من الحاجات المهمة جدًا طبعًا وأنت شغال، علشان تلحق تخلّص الحاجات اللي وراك، آآ، يعني أنا مثلًا ممكن بيبقى معايا في اليوم مثلًا مجموعة مهام كتيرة، مش موضوع مه مهام كبيرة، باحاول على قد ما أقدر إن أنا أخلّيهم أحاول أبدأ بالأهم أول حاجة، يعني مثلًا بابدأ بالصعب، ما بابدأش بالسهل، لأن لو بدأت بالسهل، السهل كده، كده يم ممكن يخلص بسرعة، وياخد مني طاقة ل بس علشان أنا ه باعمل حاجة، إنما لو بدأت بالصعب وخلص
آه. تستهلك طاقتك في السهل، ف فتيجي عند الصعب تُقف بقى، إنمّا لو بدأت بالصعب وأنجزته، خلاص السهل هي هيت هيتعمل مع أقل طاقة، صح كده؟
ده اللي أنا باعمله فعلًا، وفاكر كده في مرّة من المرّات، آآ، أنا كنت شغال في أنش يعني في م م جمعيةٍ ما يعني، كنت متطوع في جمعيةٍ ما، وكان في نشاط من الأنشطة شغال فيه، فكان ب دايمًا بيتحطّ لي target في النشاط ده إن أنا أحقق مثلًا عدد، ملابس معيّنة، كان العدد ده عدد كبير جدًا، وإن أنا المفروض أحققه مثلًا خلال مثلًا متوسط وجود متطوعين حوالي 8 ساعات، أو من 8 ساعات ل10 ساعات، وأنا ما أعرفش أعداد المتطوعين كام، فدايمًا كنت باعتمد إن إحنا في وقت همّتنا ممكن نخ أو في وقت أكبر عدد متطوع م متطوعين موجود، باحاول أخلّص أكبر كمية من المهام اللي معايا، أو أكبر كمية من ال الملابس اللي هي محتاجة تتجهز.
أيوه.
وفي الوقت اللي إحنا هاديين فيه، كنا يُعتبر بنكون شبه مخلّصين، ولو كنا مخلّصين، وف ما ينفعش نقعد ساكتين كنت دايمًا بازوّد فوق الtarget، والtarget اللي أنا كنت باعمله زيادة ده، كنت ممكن أدخّله في يوم تاني
أيوه ،أيوه.
إحنا مش شغالين فيه كويس، فالموضوع ده يعني بيعتبر كانت دي بتش ال ال الوقت اللي إحنا شغالين فيه بقوة كان الو كان بيشيل الوقت اللي إحنا شغالين فيه بضَعف أو آآ يعتبر مش شغالين أوي، أو الشغل أو الشغل قليل ومش ملموس.
آه. أنت أنت اللي هو الفكرة أنت بتحاول توزّع على على أكتر من يوم بحيث ما تبقاش مضغوط في وقت معيّن وفي وقت تاني تبقى الدنيا فاضية، فيبقى في توازن شوية، فتلاقي الدنيا أهدى، فتعرف تشتغل أكتر وتنتج ال المطلوب يعني، صح كده؟
بالضبط كده، ده اللي أنا باحاول أوضحه، بالضبط. وف <clears throat> لا تمام، أنا لا أنا تمام، سمعاك سامعك، لو الموضوع إيه؟
طيب، لو لو الموضوع آه، اتفضل كَمِل. آه، كنت هاقول لك لو الموضوع يعني مثلًا حصل حاجة ح اللي هي الحاجات اللي بتحصل Elegant الحاجات ال اللي بتطلع فجأة دي، دي بتعرف ت بتتعامل معاها إزاي؟ أو بتحس إن هي بت بتضرب لك اليوم أو بتضرب لك الخطة والَّا بتعرف تتعامل معاها إزاي أو بتعمل إيه في الحالات اللي زي كده؟
فهمتك، قصدك لو الموضوع ظَهَر فيه في ال في وقت من الوقت حاجات بسي يعني حاجات ممكن تغيّر الخطة آه، ساعات بيظهر معايا حاجات ممكن تغيّر الخطة آه. أيوه، وارد طبعًا يكون وارد وارد طبعًا يكون في بعض الأوقات حاجات مش معمول حسابها، آآ، لمّا بيظهر حاجة زي كده دايمًا باحُطّ الحاجات دي في نُصّ اليوم كده، في نُصّ اليوم بحيث إنها تتنفّذ وسط المهام، ما أحسِّش إن الموضوع آآ صعب عليَّ أو تقيل عليَّ، ده اللي أنا باحاول أعمله دايمًا. إن ل يعني باحُطّها في نُصّ المهام البسيطة أو المهام ال اللي هي ممكن ما بتاخدش وقت، لكن برضه مش باجه مش باتجاهلها، آآ، وبن وطبعًا ال الموضوع ده يعتبر أخدته من قاع من كتاب كده كنت قرأته زمان، آآ كان اسمه العادات السَبع للناس الأكثر فعّالية، الكتاب ده كان فيه قاعدة كده بتقول بالضبط. ستيفن أركوفي بالضبط. ال الكتاب ده رهيب جدًا، وكان فيه عادة مهمة جدًا من العادات بتقول، آآ ابدأ بالأهم ثم المهم.
أو حاجات مش معمول حسابها، آه. يعني حاجات إحنا ما كناش آه. اللي هو بتاع ستيفن ستيفن كوفي تقريبًا صح؟ آه، آه. أيوه.
دايمًا كان الواحد لمّا كنت بابدأ بال بالأهم الأول كنت دايمًا باخلص المهم في الآخر ودايمًا الحمد لله كنت باكون بانتِج بصورة كويسة ومش باتأخر، آآ ف في ال في ال في الإنسا ف في أي حاجة طبعًا أنا باعملها، الموضوع ده كان بيفرق معايا جدًا فوق ما كنت م متخيّل الصراحة.
أ أ أ يعني أنت بتحاول تمشي بقاعدة اللي هي فكرة ال اللي ال4 مربّعات اللي هي مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم وعاجل، غير مهم وغير عاجل، صح كده بتحاول ت تقسّم المَهام عن
بالضبط، ده دي القاع ال بالضبط، القاعدة دي حلوة جدًا على فكرة، والمربّع ده حلو أوي.
آه. طَب عايزك عايزك تكلّمني عنها شو عايزك تكلّمني عن الموضوع ده شوية أو إن لإن لو حد مثلًا عايز يعني شايف إن الدنيا عنده بتقف في القصص دي لو أنت ع من تجاربك كده إيه ال إيه اللي ممكن تقوله له أو يستفيد إيه؟
هاقول لك هو الموض مُلخّص الموضوع إن أنت لمّا يبقى معاك شُ ما بم بيبقى معاك مجموعة مَهام في اليوم آآ كان يعني ب الموضوع بيتقسّم كده إن أنت المربّع يعني بي على شكل مربّع أرب يعني مربّع كده. آآ آآ بيبدأ فيه حاجة مُهمّة وعاجلة، حاجة مُهمّة وغير عاجلة، حاجة غير مُهمّة وعاجلة وحاجة في الآخ في الآخِر خالص أو الرُبع الأخير حاجة غير مُهمّة وغير عاجلة. آآ المربع ده لو أنت مشيت بيه في حياتك يعني تمشي هتلاقي نَفْسك بتنجِز وبتخطط كويس وفي نَفْس الوقت الحاجات ال اللي أنت مش محتاج إنّك تعملها أوي ممكن تسيبها.
أيوه أنا عايزك بس تقول لنا مثلًا لو حاجة آآ عشان بس ما م إن يعني ب ال لو حد هياخُد النصيحة يبقى فاهمها كويس شوية. إيه إيه إيه الحاجات اللي ممكن م يعني مثلًا أنا أظُن غير مهم وغير عاجل، زي فكرة مثلًا تصفُّح على السوشيال ميديا طول اليوم وكده، دي ممكن تتحط في الباند ده قصدي إيه ال إيه اللي ممكن يتحط في كل باند كمثال كده عشان الواحد يبقى متخيّل الوضع أكتر يعني.
إمم. هاقول لك، ملخص المربع ده، دي حاجة اسمها كده مصفوفات الأولويات عمومًا، آآ، أو هو اللي كانت مشروحة في الكتاب ده، بي يُعتبر فيه صف فيه مهم، وصف فيه غير مهم، الص الصف اللي فيه مهم، أو المربع مقسوم نُصين، نُص فوق فيه مهم، ونُصه تحت فيه غير مهم، النُص اللي فوق دايمًا إن أنت محتاج تنجز له، إن أنت ال اللي أنت محتاج تنجزه بنفسك، أو تخططه بنفسك، النُص اللي فوق فيه مهم وعاجل، وجنبه على طول فيه مهم وغير عاجل، الحاجة المهمة وعاجلة دي حاجة أنت محتاج تنجزها وتخلصها بسرعة، عشان تحس في نهاية اليوم إن أنت أنجزت حاجة، إنما الحاجة اللي هي مهمة وغير عاجلة دي يُعتبر في الخطة هتعملها بكرة أو بعده، لكن لازم كده، كده تتعمل، علشان آآ، ما ي ما يكونش معاك أي حاجة أو أي drop واقع أنت وقية عندك فيه، وتحت بقى
هي تقريبًا المهم وغير المهم وغير عاجل دي، اللي اللي الناس في العادي ب بتسقّطه، واللي هو في الآخر هو اللي هيخلّي يت ي ينجز، أو يتقدم في شغله بعد كده، أو ياخد خطوات في حياته، صح كده، أنا فاهم كده؟
إمم. ما عشان كده باقول لك، دي دي دي بالنسبة لي أنا بتبقى خطة، يعني إيه خطة؟ يعني أنا هي هي هي مهمة جدًا، لكن غير عاجلة، فأنا هاعملها بكرة، مش هاعملها النهاردة.
أيوه فاهمك، آه.
فكده لمّا باخطَّط لها باعملها في وقت تاني فبيفرق معايا جدًا، دي الحاجة المهمة وغير عاجلة. وفيه في النُصّ اللي تحت بقى حاجة غير مهمة، وغير عاجلة، دي ال دي ال يعني أو غير مهمة أوي، لكن لأ الغير مهمة وعاجلة، دي اللي أنا ممكن أفوّض فيها حد. أفوّض فيها حد. اللي أنا مثلًا أنا عارف إن هي ال محتاجة تتعمل وعاجلة لكن مش مهمة أوي بالنسبة لي، أنا ممكن في الي مثلًا، مثلًا لو أنا في البيت مف لو في حاجة دي في البيت ممكن أفوَّض فيها حد من أولادي، أفوَّض فيها زوجتي إنها تعملها، هي م عاجلة لكن أنا مش جاهز إن أنا أعملها، أو أو مش مهمة أوي بالنسبة لي، لأن دلوقتي معايا شغل مثلًا، معايا
إية ط أيوه، أيوه. أو مش أو مش واقفة عليِّ إن أنا مش واقفة عليِّ مثلًا إن أنا اللي أعملها فأنت تقول ممكن أ أخلّى حد هو تاني يعملها وفي الآخر تتعمل و وبرده ما ضيعتش وقتي يعني، صح كده؟
بالضبط، بالضبط ده اللي أنا قصدي عليه. الحاجة الأخيرة بقى اللي هي غير مهمة وغير عاجلة، هي أمور أنت ش فاكرها إن هي ممكن تبقى هم آآ اللي زي زي ما أنت قُلت كده من شويّة الحاجات الرفاهيات، أو إن أنت ممكن ما تعملهاش في وقتها، عملتها ما عملتهاش مش هتفرق معاك، اللي هو زي مثلًا قعدة السوشيال ميديا إنك ت مثلًا تقعد تقعد تتفرّج على فيلم مثلًا وأنت أساسًا كده، كده مشغول، لأ، في الحاجات اللي زي دي لازم على قد ما نقدر إن إحنا ننساها أو ما ن ما نروحلهاش إلّا لو إحنا فاضيين جدًا، ليه؟ لأنها بتكون عبارة عن منش يعني حاجة مُشتِّتة بتفضل كُلّ شوية تشتِّتك وتضيّع وقتك، وفي نفس الوقت ما ت يعني ما تع ما ترجعش عليك بأي نفع، ده بالعكس بتضّرك جدًا يُعتبر، يعني مثلًا زي ما زي ما أنت قُلت كده من الأمثلة دي، اللي هو الإفراط في استخدام السوشيال ميديا. الإفراط في استخدام السوشيال ميديا إحنا مش محتاجينُه.
أيوه، أيوه.
إحنا مش محاجتينه في حاجة علشان
أيوه أيوه. بس في حاجات في أوقات ال الواحد بيحتاج يفصل مثلًا اللي هو فكرة ضغط الشغل والحاجات دي، بس هي طالما أنت هتروح لها وأنت واعي وعارف هتقعد فيها قدّ إيه، أظن دي ما فيهاش مشكلة والّا أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟
آه.
اللي هي فكرة مثلًا إن أنا هاتفرج على فيلم معيّن في وقت معيّن فأنا عارف إن أنا خلاص يعني ضغطة الشغل فعايز أفصل مثلًا، عايز أخرج خروجة ما لهاش معاد أوي
لأ، هو دي دي كده دي كده دخلت في الحاجات اللي هي ممكن تبقى مهمة، لأن أنت في الأساس كده، كده فاضي، يعني إيه في الأساس كده في كده فاضي، في الأساس كده، كده ما بتعملش حاجة، ودماغك رايقة شوية، يعني دماغك ما فيهاش ما ما فيهاش حاجة، ده بالعكس، أنت بتكون محتاج تفصل، يعني هي ممكن تل لو إحنا إحنا طبعًا المربع ده، اللي هو مربع الأولويات، بن بننفذه إمتى؟ لمّا يبقى الإنسان مضغوط، لمّا يبقى الإنسان فعلًا معاه مجموعة مهام كتيرة، إنما لو الإنسان مش مضغوط، ومعهوش حاجة؟
أيوه. آه. لمّا يبقى ال المهام أكتر من الوقت اللي موجود معاه، صح كده؟
أيوه بالضبط، لمّا لمّا المهام تبقى كتيرة جدًا وأنت عا وأنت حاسس وعارف إن الموضوع مهم فوق ما تتخيل، فعشان كده أنت بت بت بتلجأ للجدول ده. إنما في أوقات كتيرة جدًا أنت ممكن ما م بتكون مش محتاج تلجأ له خالص، اللي هو الوقت اللي أنت فاضي فيه وما بتعملش حاجة، الوقت اللي أنت أساسًا دماغك فاضية وشغلك فاضي واخد إجازة، مش هاقول لك طبعًا روح نفذ الجدول ده، ده بالعكس أنت في الوقت اللي زي ده بتكون محتاج تفصل شوية، بتكون محتاج تشوف الحاجات اللي وراك، بتكون محتاج تشوف حياتك وظروفك، ده اللي أنت بتكون محتاجه وقتها علشان تقدر تركّز أو تتابع باقى حياتك بعد كده، هو ده اللي أنا بيكون قصدي عليه بالضبط. آآ، مش معنى كده إن أنت وأنت فاضي ومعكش أي حاجة تروح برضه تحط الجدول ده وتخلق لنَفْسك مهام لأ. بالعكس خالص، أنت في الوقت اللي أنت زَي كده ممكن تنسى كل حاجة وترج وتروح أساسًا للمربع اللي هو غير عاجل وغير مهم، علشان بس تفصل، علشان تكون مرتاح في حياتك، تكون عارف كده إن أنت تفصل شوية، تنسى الشغل، تنسى المهام الكبيرة، والمهام الصغيرة، آآ، يعني ما تنساش طبعًا حاجة زي كده، يعني ممكن تروح تقعد ولو لو أنت طبعًا مش عايز أو مش عايز تعمل أوي الحاجات اللي هي الفاضية دي، أو الحاجات اللي ن اللي إحنا ممكن بنتكلم فيها وشايفينها غير مهمة، ممكن إن أنت
أيوه، أيوه، فاهمك. آه. أيوه، أيوه، فاهمك.
آآ، ممكن إن أنت تروح تعمل إيه؟ ممكن إن أنت تروح <tsk> آآ، يعني تروح زي ما باقول لك كده تروح آآ، تعمل حاجة تانية تقعد على البحر، تقعد على القهوة، تشارك حد، تقعد مع حد من صحابك. دي د دي ده معظم الحاجات اللي قصدي فيها بالضبط، إمم.
آه. طيب. أيوه طَب بالنسبة لفكرة آه، يعني في في ضَغْطة الشُغل وكده وفكرة إن الواحد ساعات الشُغل بييجي على حياته ال الأُسرية أو حياته الاجتماعية. أنت شايف إن الواحد الحياة الاجتماعية لازم يحط لها يعني ي زي ما إحنا بنقسّم في الشُغل وبنحاول ن نوجِد له وقت ونضبّط أوقاته، هل ده لازم برضه الحياة الاجتماعية بتاعتنا لازم ندّي لها وقتها أو ن نخطّط لها والّا هي بناخُدها في الأوقات الفاضية بس؟
أيوه طبعًا، الحياة الاجتماعية لازم ن نخطّط لها ولازم ناخد بالنا منّها، ولازم ن ن ن ن ن على قد ما نقدر نعمل كل حاجة تسمح لنا علشان نعيش حياة اجتماعية كويسة. دي حاجة مهمة جدًا آآ فوق ما أي شخص يتخيّل، مش معنى كلامي إن الواحد يعني فياخد باله من الموضوع ده.
أظُن كمان إن هي إن هي أصلًا بت بتعود بالإيجاب عليك بعد كده في في شُغلك حتّى يعني فكرة إن أنت بتحس إن أنت بت آه.
طبعًا، لو أنت عايش حياة اجتماعية ك هادية وعايش حياة اجتماعية أو حي زي ما ي حياة اجتماعية كويسة، هتلاقي نَفْسك يعني بتعرف تنج ت تنتج في حياتك وتنتج في في عي يعني هو ده اللي أنت بتكون محتاج تعمله بتكون بتنتج في حياتك وواخد بالك من حياتك، ودي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة، ده بالعكس، أنت لازم تعيش حياة اجتماعية هادية، ويكون عندك أصحاب، يكون عندك ناس كويسين أنت بتتعرّف عليهم، وناس كويسين أنت واخد با بت بتتعامل معاهم، تخرج معاهم، تتفَسّح معاهم، حتّى لو هتعمل أي حاجة مش مهمة بالنسبة لك، لكن ده مش وقت أساسًا المهام، الوقت اللي زي ما ح إحنا بنتكلِّم فيه ده لأ، وقت عادي جدًا إن أنت تخرُج وتلِف وتشوف أصحابك وتشوف الحاجات اللي أنتَ بتعملها، ده المعنى العام يعني مش مش شرط بالم 100% إن أنت تعمل ال الحاجات دي ب ب زي ما بيقولوا الكتاب كده لأ، مش لازم وقتها تطبّق المُربّع ده، ومن الحاجات المهمة جدًا ومن الأخطاء الشائعة الصراحة في موضوع تقسيم المهام الكبيرة والمهام الصغيرة
أيوه. أيوه، أيوه، فاهمك. آه.
إن الواحد يبقى بطيء. يعني إحنا أنا مثلًا عندي مهمة كبيرة وهو بقى نفّذها آآ من كُتر ما أنا مقسّمها لمهام صغيرة، الواحد بيحس إن هو بطيء شوية، فالواحد لازم طبعًا في الوقت اللي زي ده ما يكونش بطيء ويخلّص الحاجات اللي وراه بسرعة وما يحسّش إن ال إن الدنيا صعبة معاه، لأ، يعني لأ يقسّمها بتقسيمات كويسة.
آه. أيوه، أيوه، فاهم. طيب ال آآ حاجة أخيرة كده، النوم شايفه برضه مهم والّا لأ إحنا نيجي على النوم عشان
أيوه طبعًا، النوم مهم جدًا والنوم مهم جدًا ومن غيره في حاجات كتير مش هتعرف تنجزها. يعني عايز أقول لك لو واحد بينام <coughs> نوم طبيعي وكويس جدًا، هيكون زي واحد ما بينامش؟ لأ طبعًا. لو واحد بينام نوم طبيعي وكويس، هيكون هيكون حالتُه كويسة جدًا وحالته مو آه، انتاجيته أعلى طبعًا دي حاجة مهمة. إن لازم الواحد ينام كويس وياخد باله من صحّته، وياخد باله من نومه. آآ أنا كان بييجي عليّا أوقات باكون نايم وقت قليل جدًا، عايز أقول لك باكون شِبه زي الزومبي. أنا عايش مع الناس ويعتبر بأدّي مهام بتركيز قليّل جدًا، لكن أنا مش في حالتِي ومش مش في مودي اللي يسمح لي إن أنا أكون كويس، إن أنا أكون باراعي، كان ل بنَفْس الجودة طبعًا، جودتي بتقل، جودتي بتقل.
يعني أكي انتاجيّته أكبر كمان، أيوه. أنا أيوه، أيوه. أ هي دي، أي فاهمك آه. أنا مبسوط جدًا والله بكلامي معاك واستفدت جدًا وإن شاء الله نكمِّل كلامنا تاني أكيد يعني.
يشرّفني طبعًا، يشرفني طبعًا وأهلًا بيك في أي وقت، شكرًا جدًا ليك.